あの、怖かったけど、乗り越えた経験はどんな感じでしたか？
そうですね、私、これあの、自転車乗るんですけど、それで、あの、すごい今まで、あの、立ったことな、がないぐらい切り立った崖から自転車で下り降りなきゃいけないって時に、それができた時は怖さに打ち勝ったみたいな感じすごいしました。
うん。ええ。 ええ。 え、そ、霧霧がすごかったんですか？
き切り立った崖です。
あ、霧じゃごめんなさい。切り立った崖崖が入った。 崖？うん。崖みたいなとこから自転車で降りたっていうことですか？
うん、<giggles> き霧はね、もやはね、晴れてたんですよ、その日は <giggles> 綺麗な感じでした、空気は。うん。 はい。 うん、そうですそうです。でしその、ママウンテンバイク乗るのが趣味なんで、そういう、もともと山の中とかはうん、いや、そうなんです。マウンテンバイク乗るんで山の中とかを走るのは好きなんですけど、でも、その時あのもう1人一緒に行ってた現地の、あの、オーストラリアの話なんです。オーストラリアの方はいたんですけど、私、最初、え、これを降りんの、ちょ、あたし、やったことないんだけど、みたいに話すぐらい、本当に初めて見る角度だったんですよね。
ええ。じ そんああ、あ、マウンテンバイク乗られるんです。 はい。 ええ。 はい。 ええ。 はい。